Ja.
Also, ja, ob das die Luftfeuchtigkeit macht, wahrscheinlich beides, ne? Hohe Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit, das ist einfach keine gute gute Kombination, ne?
Ja, genau, das ist so. Mhm. Ne, das ist so eine die rafft einen dahin. <chuckles>
Mhm. Ja, genau, das das erschlägt einen irgendwie wirklich und, äh, ja, dann hat dann hat man auch nicht mehr Energie zu vielen Sachen, ne? Also, zumindest so sportliche Aktivität wird dann bei mir draußen komplett ausgebremst.
Ne, also, äh also, wie gesagt, gestern bin ich ich hatte halt einfach irgendwann so Gelüste, ich wollte irgendwie 'n Eis oder so was essen und bei mir in der in der Nähe, sage ich mal, muss so Viertelstunde laufen.
Mhm.
Äh, die verkaufen so diesen Frozen Joghurt. Kennst du das?
Ja, ja, ja, cool. Mhm.
Ja, genau. Dann habe ich diesen F dann bin ich da hingelaufen und auf der Hälfte des Weges habe ich gemerkt: „Boah, es ist wirklich super, super heiß,“ und ich habe dann schon Durst bekommen auf der halben Strecke so, ne?
Ja. Mhm, mhm. <giggles>
Ich so: „Mist, jetzt bist du halt grad auf der 1/2 Strecke mitten in der Sonne und hast gar nichts zu trinken mit.“
Ja, ja, ja.
Ich sage: „Komm, na gut, hä hältst du durch.“ Ja, und als ich da ankam, es war einfach so brechend voll, und es war eine mega lange Schlange und ich so: „Nein, ich habe doch so 'n Durst.“ <laughs>
<chuckles> Ah ja, ja klar, da kommt jeder auf die gleiche Ja, ja, ja, ja, ja, kommt jeder auf die gleiche Idee, ne? Mhm, mhm.
Ja. Ja, und dann habe ich einfach so diesen Frozen Joghurt, äh, bestellt mit, äh, Ananasstücken und Erdbeer, so dass ich noch 'n bisschen mehr Flüssigkeit habe und
Ja, ja, das dann auch ganz erfrischend, ja.
Ja, zurück bin ich dann extra im Schatten und an so 'nem kleinen Bach langgelaufen, der da halt mit so Bäumen überdacht überdacht ist, sage ich mal, und habe dann da auf dem Weg, wo's auch viel angenehmer war, meinen mein Joghurt halt dann, äh, mit den Früchten gegessen und ja, dann war's auch okay da so.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. <chuckles>

Das belastet mich auch extrem. Also, da merke ich schon, wenn dann wirklich so 2, 3 Wochen du hast nicht einen Sonnenstrahl so richtig m mal gesehen, oh, das Das zieht so runter, und dann würde ich am liebsten auch sagen: „Ach, weißt du was, ich“
Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, genau, wenn das da so
„rutscht mir alle den Buckel runter, ich gehe zum Flughafen und und fahre äh, ich fliege ich fliege in die Sonne, ich brauche das jetzt.“, ne?
Ja. <laughs> <chuckles> Ja, genau, genau, man fliegt in die Sonne. Ja, das stimmt. Das ist so wichtig, um um wieder Energie zu tanken und, äh, ja, also man m man braucht man braucht das Tageslicht, man braucht die Sonne, ne? Ich meine, man merkt das ja auch am am Körper, ne? Also, wenn man in der Sonne ist, dann dann produziert der Körper Vitamin D. Wenn man wenn im Winter, ähm, ja, kommt das viel zu kurz, und dann wird man, ähm, müde, oder oder bei älteren Leuten werden die Knochen brüchiger. Ähm, ja, es ist
Ja. Genau. Ja. ich hatte tatsächlich auch schon also ich bin auch äh, ich bin zum Arzt gegangen, und, äh, also ich bin eigentlich wegen was anderem zum Arzt gegangen, aber dann habe ich das auch angesprochen. Ich sage: „Äh, ne, ich mache mir 'n bisschen Sorgen. auf dieses ständige, äh, trübe Wetter.“ Ich sage: „Ähm, ich merke, dass meine Stimmung extrem“
Mhm. Ja. Mhm, mhm.
„leidet“, und ich sage, dass es dass es dass es mir auch einfach nicht so gut geht, und, ähm
Ja, ja, das ist so, ja. Mhm.
ja, da wurde halt auch 'n Bluttest gemacht und ja, da ich hatte tatsächlich, äh, f ja, 'n 'n Vitamin-D-Mangel
Mhm, mhm.
und, äh, dann wurden mir halt, äh, Tabletten aufgeschrieben. Ich musste, glaube ich, nur einmal die Woche war das, glaube ich war so 'ne hochdosierte, die so langsam einfließt in den Körper. Äh, ja, und da habe ich dann tatsächlich auch, äh, relativ schnell gemerkt, dass es mir dann auch schon
Okay. Ja, ja. Ja, ja.
auf jeden Fall 'n bisschen besser ging, als ich, äh, Vitamin D zu mir genommen habe.
Okay, ja, das ist interessant. Ja, mhm, mhm, dass du das dann auch so gemerkt hast. Also ich ich nehme dann prophylaktisch schon mal immer, ähm, im Winter, ja, irgendwie so Kombi-Präparate, äh, einfach weil ich auch dann denke, dann bin ich vielleicht gewappneter, wenn äh, wenn wieder so 'ne Erkältungswelle kommt. Aber, ähm, da ist dann auch Vitamin D mit drin und ja, ich denke mir immer: „Schaden kann's ja nicht.“ <laughs> Nein. Ja.
Mhm. Ja, genau. Ja, zu viel, ne? Also, man darf halt nur nicht übertreiben, aber ist wie mit allem, ne? Zu viel Sonne ist ja auch nicht gut, sonst hast du 'n Sonnenbrand und deswegen alles in gesunden Dosen. <chuckles>
Ja. Ja, ja. Ja, ja, und dann dann Hautkrebs, ne? <giggles> Ja. Ja, das will man auch nicht. Ja, ne, da hast du recht, also alles immer in Maßen und, äh, ja, ich meine, der Körper sagt's einem ja auch also wenn zu viel Sonne, zu heiß, dann kann man ja auch nicht mehr, dann geht man ja freiwillig in den Schatten und, ähm
Mhm. Ja, okay, manch manchmal ist dann auch äh, merkt man's zu spät. Also, ich hatte es auch einmal im Urlaub.